そうなんですよ。なので、一応、明日買いに行こうとは思っていて、で、やっぱふき付き合って1週間ぐらいでの、あの、ククリスマスなので、あんまり、あの、予算は大きくせずに、ま、ごろくせんえんぐらいで考えていて。はい。で、なんか、お互い知り合って、2、3ヶ月ぐらいなんですよ。なので、はい、あんまりどちらも、どちらの情報をわかってないってゆうのが、ま、あるんですね。
う。 あ、うーん。 うん。あ。 あ、うんうん。あ、なるほど。ええええ。 いや、そんな。 あ、そうなんですか。うん。 ええ、ん、え。 あ、そうなんですか。そっか。あ、うんうん、はい。
はい。で、なそんななは、どうぞどうぞ。
あ、あれですよね、えっと、もう、買いに行くとおっしゃってたから、オンラインじゃなくて、どっかお店に行くっていう感じですか？
そうですね。オンラインだと間に合わないんじゃないかなってゆうところ、で、あの、一応、大学で部活をやっていて、そこの練習もあるので、あの、オンラインだと、こう受け取れない可能性の方が高いからそうなんですよ、なので、はい。
う―ん、ほんとですね。なるほど、うん。 うん。 わ、はい。 ああ、なるほど、そ、か。 じゃ、買いにああ、ほんとですね。なるほど。
そうなんですよね。一応なんか、今のと今のところの、こう、予定と予定というか、候補みたいなのがありまして、あの、ま、最近、その彼女がが、子犬を飼ったんですね。子犬を飼い始めたんです。なので、なんか子犬とゆワンちゃん関連、例えばワンちゃんと一緒にくつろげる、なんかブランケットとかあるじゃないですか、はい、そういったものだったりとか、あとは、あの、ドラマの、Emily in Paris ってご存知ですか？
はい。 うーん、うん。 はい。いえ。 ええ、なん、はい。 うん。 わあ、あ、うんうん。 うん。 いや、知らないです。

うーん。どうなんですかね？どういった判断基準があると
うん。 うん。
いんですかね？なんかこういうこうこうこういう、うーん、なんていうんですかね。なんかどういう判断き例えばそのい匂いとかのものでだと、結構その、分かれるじゃないですか。匂い系のものはあげちゃダメ系と、とにとにかく匂い系と、コスメもそうですよね。色が分かんないんだか、あげない方が無難だよね系か、でもそのこれって「相手が匂いが好きっていうのが分かってるよ」の意思表明じゃないですか。
うん。 ええ。 はい。 ああ、はい。 ああ。あ、そうですよね。あしかに。 うーん、ああ、そうですね。
ていうこの基準みたええな、な、どっちの方がいいのかなみたいなのは、すごいあるんですけど、うん。
うああ、ほんとですね。 あ、そっか。あ、その彼女のこう価値観としてはどうなんですか？なんか、例えばなんですけど、あの、贈り物は自分の欲しいものじゃなければいらない、みたいなはっきりした人っているじゃないですか？
はいはいはい。
そういう感じではなくって、何でも嬉しいよっていう感じですか？